Dis-moi comment tu fais pour rompre la solitude quand elle arrive?
Pour rompre la solitude quand elle arrive? Heu, aïe aïe aïe! Alors quand elle arrive, heu, moi, je fais en sorte, déjà, de de pas attendre qu'elle arrive. <laughs>
Mmh mh. <chuckles> Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut retourner un peu, heu, la question en disant: «Qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que ça veut dire, heu, la solitude, heu, arrive?». Est-ce que la solitude arrive vraiment? Ou est-ce que, heu, bon, bah, on est seul et il faut adapter un peu?
Ouais. En ouais, en en fait, je fais un peu la même chose, tu vois? Heu, j'essaie de, heu, comme on dit: «Vaut mieux prévenir que guérir», heu, mais je fais un peu la même chose, même, tu vois, s'il y a des m s'il y a un moment où, justement, j'ai pas pu prévenir, et du coup, que je le vois, je me suis je suis dans un moment, effectivement, un petit peu de solitude, heu, je fais un peu la même chose, heu. Alors je varie, heu, les les situations que que je veux provoquer, du coup, à ce moment-là, mais l'objectif, c'est vraiment, du coup, de rencontrer des gens. Donc ça peut être soit de rencontrer des inconnus, voilà, heu, il soit ça peut être, tout simplement, bah, discuter avec mes amis, essayer de rencontrer, du coup, mes amis parce que j'ai de la chance, heu, j'ai des amis pas très très loin quand même de chez moi. Heu ouais, ouais.
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, donc ça, c'était plutôt bien. Mais tu me dis, heu, rencontrer des inconnus. Comment est-ce que tu fais pour, heu, rencontrer des inconnus?
Alors, heu heu, par exemple, moi, j'ai un j'ai un petit délire, heu, tous les ans, j'aime bien partir en randonnée avec des inconnus. Voilà.
<chuckles> Ouais. Ouais. Ah! En genre de truc organisé un peu UCPA ou ce genre de choses?
Alors, je sais qu'il y a des plateformes spécialisées. Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas eu à utiliser ces plateformes spécialisées où tu as quelqu'un, heu, qui est un peu, heu, le guide, tu vois, pour tout le groupe, et cetera. Heu, non, heu, il y a des groupes, par exemple, sur Facebook, moi, je le fais comme ça, je passe par un groupe en particulier, d'ailleurs, sur Facebook
Ouais. D'accord.
tu retrouves, je crois, ce groupe-là, un petit peu dans toutes les grandes villes, je pense. Et heu, et donc heu, bah, le principe, c'est simple, heu, tu organises, heu, une randonnée ou bah, tu organises un événement Facebook, tout simplement et puis voilà, et puis tu poses un petit peu les termes. Tu dis: «Bon, bah, voilà, on va aller, heu, à Saint-Lary-Soulan. Heu, heu, c'est ce sera une randonnée sur 3 jours avec 2 nuits de bivouac, heu, heu, 5 personnes maximum, heu, avec, heu, heu, je sais pas, moi, heu, il faut qu'ils soient un minimum sportifs parce qu'il y a quand même, heu, je sais pas, moi, heu, 10 000 de D plus, par exemple, un truc comme ça, heu
D'accord. Dis moi. Mmh mh. Oh oui, oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ah, c'est des grosses randonnées, alors.
Voilà, heu, j'apporte le saucisson. Heu, apportez <laughs> voilà, par exemple, heu, ce ce genre de choses. Alors quand tu fais une rando de 3 jours, en vrai, tu évites de prendre le vin, parce que c'est un p c'est c'est un peu lourd avec la le
Ouais <chuckles> le vin, le vin qui va avec. <chuckles> C'est plus léger au à la redescente, mais la montée est compliquée.
<laughs> Sauf si tu le mets dans une bouteille en plastique, pourquoi pas, à la limite? <laughs>
Il y a des techniques. Il il paraît qu'il y a des techniques pour emmener le vin et que ça pèse pas trop. <laughs>
<laughs> <laughs> Voilà! Le fameux génépi. <laughs> Mais oui, pour, hem, pour reprendre, du coup, sur ta question, hem
Exactement. Ouais.
voilà il y a des groupes, un petit peu, qui existent. Je sais que, par exemple, dans ma ville, aussi à Bordeaux, j'avais fait la rencontre avec, heu, il y avait un groupe des trentenaires, je sais plus comment ça s'appelait, heu, les trentenaires, heu, bordelais, je crois, c'était un truc comme ça, et donc c'était c'est cool parce que ça permet vraiment de, bah, d'éviter de s'isoler ou de sortir de l'isolement. Ils font plein de
Mmh mh. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est bien pour rencontrer des nouvelles personnes et quand, heu, ou quand tu te lasses ou quand tu as envie juste, quand tu es nouveau dans une ville, finalement ça crée un dynamisme, heu, et ça ça provoque un peu les rencontres.
Ouais. Ouais, c'est ca. Et beh, tu vois, c'est c c'est c c'est mmh, enfin, c'est chouette que tu parles un petit peu de ça parce que, heu, ren essayer de bah, en fait, moi, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé, heu, là, dans la ville où je suis. Enfin, ça ça fait maintenant ça va bientôt faire 3 ans. Heu, là, ça fait 2 ans et 1/2. Ouais, ça fait 2 ans et 1/2 et je rencontre, tu vois, des gens, donc c'est chouette parce que moi, je suis quand même quelqu'un de sociable, tu vois heu, j'aime
Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui, tu as l'air, hein. Pour organiser spontanément des randonnées, heu, avec des inconnus, heu, c'est sûr que m mieux vaut être sociable.
<chuckles> Ouais, non, ça, ça me fait ça me fait pas trop peur. Bon, des fois, on peut avoir des mauvaises expériences, mais f mais finalement, globalement, c'est quand même très rare. Hem, et et donc tu vois, dans ma ville, heu, heu, je suis dans une ville, heu, donc avant, j'habitais à Bordeaux. Bordeaux, c'est quand même une ville où c'est assez facile de rencontrer des gens et là donc j voilà, c'est ça, et donc, là, je suis dans une ville un peu plus reculée, heu, qui est pas très connue et heu, et b il y a beaucoup moins de gens, du coup, heu, au au kilomètre carré.
Ouais. D'accord. Tant mieux. Mmh mh. Ouais, c'est hyper dynamique. D'accord. Mmh mh. Ouais, ouais, ça et c'est plus compliqué, du coup, parce que est-ce qu'il y a quand même des jeunes? Heu, ta ta voix, tu as l'air assez jeune. Est-ce que tu tu arrives à rencontrer heu
C'est plus compliqué. Il y en a, ouais. Il y en a. J'arrive à rencontrer des gens, tu vois? Mais c'est bizarre, c'est difficile justement de j'avais quand même, aussi, cette sensation-là, quand même, sur Bordeaux, c'est diffic donc tu rencontres des gens, tu peux rencontrer des gens, mais c'est difficile de de faire re plus que de les rencontrer, de s'en faire de vrais amis, tu vois, par exemple, trouver des vrais amis, tu vois? C'est compliqué, je trouve.
D'accord. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, est-ce que les est-ce que les gens, heu, dans ce genre de ville un peu plus reculée, tu as une impression qu'ils restent aussi entre amis d'enfance, mais aussi, beaucoup en famille?
Ben, je pense que, heu ah c'est difficile à dire, hein. Hem, je pense que tu sais, c'est des gens peut-être qui ont déjà un peu leur cocon à eux, que ce soit, heu, cadre familial ou ou cadre, effectivement, d'amis, comme tu dis, amis d'enfance, et cetera. C'est possible. Ils sortent un petit
Ouais, c'est ça. Mmh mh. Ils ont pas besoin, ils ont pas besoin d'ouvrir, en fait.
Bah, je pense que c'est quand même, heu voilà, il y a pas mal de gens. Enfin, moi, j'ai rencontré pas mal de gens, par exemple, à des bars tels que le Jeux Barjo. Voilà, je sais pas si tu connais des bars à jeux qui s'appellent Jeux Barjo?
Ah oui, oui, je connais. Oui, oui, oui, oui, j'étais allée dans un bar à jeux à Toulouse.
Voilà. Ouais, voilà, très belle ville d'ailleurs, Toulouse. Et, heu, et du coup, donc, hem, Jeux Barjo et donc heu, ils font, par exemple, dans ma ville, ils font des auberges espagnoles, heu, tous les mois
Ouais. Ouais. <chuckles> D'accord. OK.
et donc heu, chacun, du coup, amène, heu, un petit truc à manger, grignoter et on passe la soirée, du coup, tous ensemble.
Ah, bah, c'est sympa ça, quand même. Il y a des initiatives, heu, au niveau de la ville, alors.
Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est chouette. Bah, là, du coup, ouais, voilà, en tout cas, c'est Jeux Barjo qui décide de faire ça. Puis, bon, ça ça fonctionne bien donc c'est chouette. Ça ça leur rapporte un peu de sous, je pense. Et puis, heu, et puis moi, j'y vais, du coup, en général, alors, soit j'y vais avec mes amis, des fois j'y vais pas avec mes amis et c'est pas simple un petit peu de se mélanger, en fait, parce que tu as l'impression que les gens, du coup, ils se mettent ils y vont entre amis, ils jouent entre entre eux, tu vois, et pas forcément, du coup, avec, heu, avec d'autres gens. Mais il y a des fois, c'est plus facile que d'autres, tu vois, j'ai l'impression.
Ouais. Oui, c'est sûr. Mmh mh. Bah, ouais. Mmh, mmh. Alors, comment tu fais, toi, quand tu sens que les gens sont en groupe et que toi, tu arrives là, heu? Est-ce que tu te sens hyper mal à l'aise? Ou est-ce que tu as des techniques ou heu, des petites astuces pour t'intégrer dans les groupes, heu, déjà faits?
Ben, déjà, il faut que j'arrive à ressentir justement, heu, que le groupe, il est ouvert, tu vois? Heu, si je vois, par exemple, un groupe, il est déjà en train de jouer, il est déjà ils sont déjà en pleine, heu, voilà, ils sont déjà dans leur bulle, tu vois, dans leur jeu, tu vois, je vais pas aller, heu je je peux aller voir parce que, des fois, je suis attiré un peu, par exemple, par le design du jeu. Donc j'ai envie d'aller voir un peu les règles, donc j'y vais. Puis, si je vois qu'il y a une interaction, tant mieux. Tu vois? C'est cool. Puis s'il y en a pas, tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, je peux aller un petit peu vers les gens si j'arrive à voir et à déceler qu'ils sont disponibles, tu vois? Qu'il y a, qu qu'il y a une espèce d'ouverture. Mais sinon, heu, moi, j'aime pas trop, tu vois, déranger heu. Heu, tu vois, moi je suis je suis un peu dans le, mmh, heu, dans l'un de mes hobbies que j'aime bien faire, tu vois, je suis dans les festivals, tu vois? Les festivals de musique, un petit peu
Ouais. Ouais. Là, c'est trop tard. Mmh mh. Ouais. Ouais. Et tu t'en D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui, donc là aussi, il y a du monde puis assez varié, j'imagine. Donc heu, tu
Voilà et c'est ça, et puis et puis, on rencontre aussi un petit peu, tu vois, les artistes et tu vois, moi, les artistes, heu, c'est drôle parce que les bénévoles, il y en a, ils veulent absolument leurs photos, pouvoir leur parler, et tout machin. Moi, je suis très, heu, je suis très alors ça peut ça peut paraître bizarre comme aparté, mais c'est un peu comme les animaux, tu vois? Heu, en fait, tu vois, les animaux, s'ils veulent venir vers moi, si je vois dans leur regard qu'il y a un échange possible, bah, dans ce cas-là, tu vois, je je montre que je suis disponible. Je fais je fais un chemin vers eux et tout machin, et après, tu vois, avec les gens, de manière générale bah, c'est un c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si je vois effectivement que ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais. <scoffs> Ouais. Oui, oui, je vois. Mmh mh. Ouais, capter le regard, heu, et une et qu'il y a une petite, heu, une petite étoile qui brille, heu, quelque chose, heu, qui qui qui est tendu, heu, tu y vas, quoi. <chuckles>
Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, principalement, effectivement, je vais surtout aller à la rencontre, heu, des gens. Je vais je vais essayer de trouver, en tout cas, différents événements. Tu vois, je te parle de festivals, parce que c'est trop bien, ça, faire du bénévolat dans les festivals. Ah, bah, là, s'il faut une cure <laughs> de sociabilisation <laughs> pour éviter, justement, la solitude. Alors, là, le festival c'est
Ouais. D'accord, ouais. C'est ça. <chuckles> Oui, c'est sûr que là, heu, ouais. Ouais, c'est idéal. Il y a énormément de volontaires ou de gens, heu, payé déjà sur l'organisation du festival et après, tu as tout le, heu, bah, le public et les artistes et tout. Ça ça ça brasse du monde.
c'est magique. Ouais, bah, c'est ouais. Bah, c'est-à-dire que, bah tu as 2 faces principales. c'est un festival, c'est un peu comme une pièce, ta face pile et face. Heu, tu as la la face et et pile, <laughs> voilà. Et en gros, heu, donc heu, face, heu, c'est un peu, bah, moi, j'aime bien le faire en tant que bénévole, tu vois? J'aime bien aussi le faire en tant que festivalier, mais là où je trouve où j'ai la meilleure e expérience, c'est en tant que bénévole parce que justement, tu as les 2 faces d'une même pièce.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai heu Mmh mh. Mouais.
Tu as face, heu, du coup où tu as tout ce qui est bénévolat, rencontre, du coup avec les bénévoles et en même temps, rencontre avec les festivaliers, mais en tant que bénévole et pile, heu, là c
Mmh mh. Donc tu as un petit esprit d'équipe, du coup, là, heu, vous êtes tous tu as un il y a un petit esprit d'équipe, vous êtes tous du même côté, heu, tous dans le même bateau un peu, heu, avec le même quotidien, heu, les heures, heu, le la gestion des gens et de la logistique.
Pardon? Oui. Ouais. Ouais c'est ça. Voilà les gens, qui qui qui rencontrent effectivement des problèmes en fonction de leurs créneaux, en fonction de en fonction du boulot auquel ils sont assignés en tant que bénévole, et puis, la cantine après, tu rencontres plein de gens, heu, heu, voilà et puis après, bah, tu as le tu as quand tu quand tu as fini ton créneau, que tu deviens festivalier, du coup, voilà. Donc ça, c'est le côté, heu, pile, du coup, de la pièce, j'ai envie de dire, donc du festival. Et là, heu, bah, c'est c'est un peu la même chose sauf que bah, là
Mmh mh. Ouais. Ouais.
comment dire? Tu es un peu dans la masse, quoi, tu vois, heu, tu es un peu, heu
En tant que festivalier, là, hein, tu me dis. Ouais, ouais.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Tu es un peu dans la masse. Alors moi quand je tchatche avec des gens, c'est rarement, du coup, quand il y a la musique, heu, pleine balle, en pleine scène, avec des gens qui dansent. Là, c'est très difficile, effectivement, de pouvoir échanger. Des fois, ça arrive avec des gestes. Voilà. Des fois, tu rencontres des gens comme ça. Ils te regardent. Bon, heu, il est peut-être dans un état, tu sais pas trop. <laughs>
Tu Ouais. Ouais, c'est plutôt entre 2 concerts. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais, c'est ça, le festival, tu sais jamais trop sur, heu, hein. Ah, ça dépend de l'heure de la journée peut-être <chuckles> et du jour du festival. <chuckles> Oui, et du festival, ouais.
<laughs> Exactement. <laughs> Voilà, c'est ça. Du festival aussi et de de ce qui passe aussi sur scène. <laughs> Et heu, mais la plupart du temps c'est quand tu te balades dans un festival ou quand tu vas, par exemple, heu, au bar, tu vois, pour te pour te recharger, où c'est là où, effectivement, bah, voilà, heu, ça peut être ouais, ouais, ouais, carrément. Beh, j'ai un, mmh, un pote avec qui, du coup, je suis allé par exemple, en en festival, en tant que bénévole, heu heu heu, il a rencontré une copine, comme ça, voilà. On est sortis, en j'étais là, en plus, on est sortis d'une scène qui était assez incroyable. Heu, et on y va, du coup, pour, heu, pour, heu, pour boire un coup, et je sais plus comment la connexion, elle s'est fait exactement. Il y avait donc, heu heu, 2 heu, 2 femmes, du coup, qui étaient là, tu vois, et puis, heu, je sais pas. Il y a eu un petit échange, j'arrive plus trop à me rappeler exactement comment ça s'est fait, et puis, après, heu, on s'est dit: «Ah heu, qu'est-ce que tu vas voir?» et tout, parce que, du coup, il y avait 3 scènes dans ce festival-là. «Ah, bah on va voir untel», «Ah bah, nous aussi» et du coup, on y est allés tous ensemble, et puis ça a papoté un peu, et puis
Ouais, ouais, ouais. Tu fais des rencontres, heu, un peu par hasard, quoi. Ouais. Mmh mh. Ouais. <clears throat> Ouais. D'accord. Ah super. Et vous avez gardé le lien?
Moi non, heu, eux, je sais qu'ils voilà ils sont restés ensemble pendant quelques mois, tu vois? Ça a p ça a pas duré, mais, heu
Ou c'est non, c'était D'accord, d'accord. Ah oui, ça a créé une vraie histoire, heu.
Mais ça, ouais, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, c'était quand même cool, mais c'est bien qu'il y ait des des lieux comme ça, heu, des événements comme ça où on peut sociabiliser parce que c'est vrai que
Oh c'est rigolo. Ouais, c'est super. Ouais, qui te forcent un peu, heu, à par la force des choses, à à rencontrer des gens et et à pas, heu, pas faire les même si tu y vas seul, heu, tu sais que tu finis par croiser des gens dans la soirée donc ça ça casse un peu la l'éventuelle solitude, heu, même au milieu du monde.
Mmh mh. Alors il y en a, je sais que il y en a, il faut qu'ils se fassent, entre guillemets, violence. Il y en a qu'il faut qu'ils se forcent parce qu'ils sont pas du tout sociabil heu, ils sont pas très très sociables. Moi, c'est un c'est c'est ça m'arrive des fois aussi, où j'ai des moments un petit peu ou des moods où j'ai envie de rester tout seul, où j'ai pas trop envie de sociabiliser
Mmh mh. Ouais, j'allais te demander quand la solitude, elle est plus compliquée à gérer parce que, des fois, on se dit: «Ah tiens, je suis tout seul, qu'est-ce que je pourrais faire?», puis d'autres fois, on se dit aussi: «Bon, là, heu, je suis tout seul et vraiment, heu, je suis pas bien, quoi». Et parfois, même si on sait que c'est la solitude qui pèse, heu, bah, c'est compliqué de sortir de chez soi et de de faire le l'effort, ouais. Est-ce que ça t'arrive des fois? Est-ce que tu es assez dynamique pour te pour réussir à te remotiver?
Ouais. Ouais. Mmh mh. Oui, c'est rarement un effort chez moi d'aller voir les gens, tu vois? C'est vraiment très rarement. Ça ça m'est déjà arrivé effectivement, mais mais c'est quand même très très rare, parce que, dans mes routines, faire en sorte, justement, de pas rester, heu et puis tu sais, aussi, c'est pareil, hem, tu vois, quand on parle de solitude, moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo et donc j'ai une application qui s'appelle Discord, voilà, je sais pas si tu connais?
Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord. Non. De nom, ça me dit quelque chose, mais peut-être que je confonds. Dis m'en, en tout cas, plus.
Et, heu, et d et du coup, heu, c'est une plateforme, heu, bah, c'est d c'est des salons vocaux, en fait. Voilà don c'est gratuit. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux créer un petit salon vocal et donc j'ai des amis que je connais déjà depuis très longtemps dont 1 qui est à la Réunion et d'autres qui sont à peu près qui habitent à 1 heure, 1 heure 30 de chez moi, un truc comme ça, et heu, donc on peut pas trop se voir, du coup, IRL, donc heu, bah, heu, tous les soirs, je sais que la plupart du temps, ils sont connectés et et heu, et et comme tu dis alors non, on se donne rarement rendez-vous parce que c'est très compliqué de prendre rendez-vous avec eux. Voilà, j'essaye des fois, mais c
D'accord. Bah oui, donc tu joues en ligne, en fait, ouais? Ouais. Ouais. Donc tu donnes rendez-vous? D'accord. Ouais, <chuckles> c'est le hasard, tu tombes dessus dans dans le salon, heu, virtuel.
Ouais, ouais, c'est ça, prendre rendez-vous avec eux, non, non, c'est compliqué. Non, non, c'est juste que là, en ce moment, on a, heu, chacun, heu, du du temps, heu, on a beaucoup de temps disponible, beaucoup de temps libre qui fait qu'on, voilà, on sait que principalement, par exemple, le soir, on sait qu'on va on va se croiser très très facilement, ouais.
D'accord. D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est bien, tu vois, justement quand j'ai pas trop envie de sociabiliser avec des gens que je connais pas trop, heu, bah, là, heu
Ouais, tu te rabats sur, heu, sur le virtuel, enfin, le virtuel, heu, pas si virtuel que ça puisque tu connais tes copains, mais
Oui, voilà, c'est ça, exactement, et puis, c'est bien parce que tu vois, il y a des moments où tu sais, où tu es un peu, je sais pas, toi, si ça t'arrive, où, tu sais, tu es un peu entre 2. Tu te dis: «Ça serait bien que je vois des gens, mais j'ai pas forcément envie de faire, heu, voilà, j'ai pas envie de faire telle ou telle activité. J'ai pas envie d'aller voir des gens pour aller voir des gens», tu vois.
Ouais. Mmh. Oui, oui, des fois, tu as juste envie de discuter avec quelqu'un, mais pas forcément de faire une activité, heu, folle et heu, de ouais, ouais, voilà. Ouais.
C'est ça. Ah ouais. Voilà. Heu, j'ai envie j'ai envie de voir, tu sais, des fois, tu es là, en mode heu: «J'ai envie de voir juste juste cette personne-là» parce que je sais que ça va se passer comme ça, tu vois, et puis, je sais que bah, là, heu, moi, heu, le cas, heu, tu vois, c'est que, par exemple, heu, bah, j'ai envie de jouer à tel jeu parce que je sais, justement, que ça va m'aider un petit peu dans ma solitude et le fait de le faire avec telle ou telle personne, bah, je sais que je vais prendre du plaisir plutôt que d'aller sortir en soirée
Mmh mh. Ouais. Ouais.
heu, rencontrer des gens, heu, voilà, et après, à côté de ça, heu, j'aime bien aussi, ouais, heu, heu, rencontrer des gens, enfin aller voir dans des nouvelles associations aussi, tu vois, j'aime bien ça heu
Ouais. Ouais, franchement, heu, je suis épatée. Tu as l'air d'avoir trouvé des des solutions, heu, pour rompre ta solitude, autant de manière très sociable, ou alors, même quand tu es chez toi et que tu as, heu, la flemme, on va dire, de de bouger, de tu arrives aussi à passer au-delà, heu, de la solitude en rejoignant des copains sur, heu, sur les jeux en ligne donc heu, bravo. C'est c'est une force.
Mais c'est important, ouais. Je pense, c'est important. Mmh. Non mais il faut. On est des êtres sociables donc il faut. C'est important, c'est très important.
Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup.
T et bah merci aussi. <chuckles>
<chuckles>